Sì, il sabato grande giorno grande giorno. Almeno sei tu la domenica per per pensare, per riflettere sulla tua vita, <chuckles> su sulla nuova settimana che inizia.
Ma sì, perché poi esatto, ma poi perché, ehm, cioè, tu pensi diciamo, poi tutta la settimana, poi pensi al sabato, il sabato uguale, magari uscite, ecco. Se tu magari esci per esempio il lunedì, mercoledì, cioè, non non per me non ha senso. Ti perdi, esatto.
Eh esatto. Ti perdi un po', ti perdi un po' il il piacere del sabato, è vero, sono d'accor
Esattamente, esattamente. Quindi
Sono d'accordo. A me piace invece comunque nel weekend, diciamo, finché posso, finché non non ci sono cose importanti da fare, staccare completamente, andare magari che ne so, anche fare 1 notte fuori
Sì. Esatto. Sì, sì, stessa stessa cosa
Bello, mi piace molto fare così. Mi mi serve per liberarmi un po'.
Che poi che poi per esempio, ehm, proprio perché diciamo sono cose che tu fai 1 volta a settimana, no io per esempio non sono una persona troppo cioè, sono una persona notturna, ma non troppo notturna, no, quindi, ehm, quella volta alla settimana che farai magari non sono le 3, le 4 di notte, è qualcosa diciamo che sì, magari ti senti, non non dico più carico, però magari ti senti sveglio, magari, ehm, fai qualcosa di diverso, no. Quando invece magari in mezzo alla settimana tu esci e poi torni a casa magari presto, no, non non ha molto molto senso, no. Poi potrebbe anche essere ti fai no non so la serata nel mezzo della settimana, però non cioè, ti perdi un po' come hai detto cu prim sì. No abitual esatto, no abitualmente, sì.
Okay. Sì, ti senti <chuckles> Sì. <tsk> Vero. È vero, è vero. Non abitualmente non abitualmente diciamo. Sì, sì, sì, sono sono d'accordo sono d'accordo.
Quindi. Ehm poi diciamo oltre a questo magari hai altri magari altre passioni, magari altri non so, altri, mhmm più che altro altre cose che fai attualmente, ecco non che vorresti fare.
Mer Ah sì, eh? Mhmm.